ขอทุก เพลง <laughs>
ใช่ เหมือนแบบเขาร้อง เขาร้องทุกเพลงของ เพื่อนทุกคนน่ะ จนแบบว่า ไอ้คนที่เลือกไว้ ก็แบบว่า "อะ เต็มที่เลย" เหมือนคอยเป็น FC เหมือนที่คุณว่าแบบ "เอา เอาเลยเพื่อน เต็ม ที่เลย เดี๋ยว เดี๋ยวเราแบบ เอ่อ มีป้ายไฟไหม? แบบเดี๋ยวไอ้นี่เลย" อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ <chuckles> <chuckles> อ เออ ใช่ ๆ อันนั้น ตอนแรกเขาคงจะแบบว่า ไม่ ไม่แน่ใจว่าเขิน ๆ หรือเปล่า? พอนั่งไปนั่งมา อืม มันก็จะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะ อะไรเงี้ย
ใช่ ใช่ ใช่ แล้วเอาจริง ๆ อะ คนที่บอกว่า "ไม่เอา ไม่ร้อง" จะเป็นคนที่สนุกที่สุดอะค่ะ ตอนไปอะ
เออ เออ ๆ เป็นไปได้ เหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหม? แต่พอแบบ พอไปถึง จริง แล้วแบบ "อ้าว เพื่อน ๆ ก็ ดูสนุกกันดีนี่หน่า เขาก็ไม่ได้กั๊กอะไรเท่าไร" อะไรเงี้ย พอเห็นว่าเพื่อนไม่กั๊กก็ เต็มที่แล้วทีเนี้ย
ใช่ ใช่ อือฮึ ใช่ เหมือนได้ปลดล็อกมั้งคะ <chuckles>
เออ ใช่ ๆ เออ แต่ก็มีนะบางคนที่แบบ เอ่อ ไม่แน่ใจว่า เอ่อ เพื่อนจะเป็นยังไง? เพราะบางคนที่ เอ่อ ที่ไปร้องคาราโอเกะด้วยกัน ก็ มีทั้งคนที่รู้จักกันนานแล้ว กับคนที่ยังเพิ่งรู้จักไม่นานน่ะ ใช่ไหม? บางทีแบบเพื่อนที่ทำงานบ้าง หรือเพื่อนของเพื่อนแบบเนี้ย เออ เขาก็ไม่รู้ เลย ไม่แน่ใจ ว่า "เอ๊ เพื่อนกลุ่มนี้ ข เขา เขาจะเป็นยังไง" ใช่เปล่า? ก็เหมือนแบบ เกร็ง ๆ ไว้ก่อน เออ ดูทรง แบบ เกรงใจไว้ก่อน แต่ พอเห็น ว่า อ้าว <chuckles> อันนี้ก็แหม! จอยกันเหลือเกิน ปล่อยจอยน่าดู ก็เลย อ้าว ก็เลย ตาม ๆ กันไปได้ อะไรเงี้ย
ใช่ ใช่ ค่ะ ใช่ อ๋อ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ ค่ะ ใช่เลย ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ อือ ใช่ แล้วก็บางทีก็ อย่างที่คุณบอกเลยค่ะ แล้วบางทีก็เหมือนแบบว่า เรา เรารู้ตัวว่า เราไม่ได้เป็นนักร้องเสียงเพราะอะค่ะ เรารู้อยู่แล้วแหละ เราเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนน่ะ แต่เรา เราอยากร้องเพลงอะ เราก็กลัวว่า "เฮ้ย ถ้าเราร้องไปอะเขาจะแซวเราหรือเปล่า? หรือเขาจะว่าเราหรือเปล่า?" อะไรเงี้ยค่ะ ก็ ก็มี กลัว ๆ เหมือนกัน ใช่
ค่ะ เออ เออ ซ